नहीं-नहीं, देखिए बिल्कुल आपने जो ये बात बताई है वह बिल्कुल आज के जमाने में मैं भी कई लोगों को ऐसे देखा हूँ कि अ, जो न्यूज़ होती है वो क्या है कि वो फेक है। मगर उससे जो उन लोगों के बीच में आपसी मतभेद है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे के प्रति देखना भी नहीं पसंद करते, और हाल ही में मेरे साथ क्या है, मेरे घर के पास एक इसी तरीके का हादसा हुआ कि उनके जो मित्र थे उन्होंने ही उस न्यूज़ को उनको फॉरवर्ड किया। ये देखिए ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं, ये घटना हुई। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में देखा और उन्होंने बताया कि नहीं ये चीज़ नकली है। तो उनकी जो चीज़ थी वो आपस में ही बहस हो गई और इतनी ज़्यादा बहस हुई उसके चलते हुए उन्होंने आपस में रिश्ता ही तोड़ दिया। तो मैं तो ये बात मानता हूँ कि देखिए वो जो एक वो भले ही एक फेक न्यूज़ रही हो, मगर उसके चलते हुए जो समाज है, उसपे भी एक गलत असर आता है और देखिए परिवार के साथ तो नुकसान उनका हुआ ही हुआ है।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। सेम। हुँ। अच्छा। हुँ। अ, जी, जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल ये सही बात है और ऐसी अ, मुझे लगता है कि सिर्फ संबंध ही खराब नहीं होते फेक न्यूज़ द्वारा और लोगों में काफ़ी तरीके की अफवाह होती है। जैसे कोरोना के समय पे आपने देखा होगा कि अगर ये फिटकरी खाएँगे तो कोरोना नहीं होगा या तुलसी के पत्ते खाएँगे तो कोरोना नहीं होगा। बहुत सारी गलत अफवाहें फैली थी और लोगों ने गलत दवाइयाँ भी खाई है, तो अ, फेक न्यूज़ के तो बहुत ज़्यादा प प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना के समय पर न्यूज़ चैनल में या सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि चाइना में अब इतने ज़्यादा अ, लोग मर चुके हैं कि उन्हें दफनाने के लिए जमीन कम पड़ रही है। मतलब एक हौवा बना दिया गया था। अ, एक कोरोना का जबकि एक मुझे लगता है वायरल इंफेक्शन के तौर पे था वो वायरस। अ, तो बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं और उससे जो है, काफ़ी एक गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं हमें, तो बहुत से लोग जो है फेक न्यूज़ के अ, चक्कर में आके कोरोना काल में घरेलू नु नुस्खे अपनाने लग गए थे। जिससे भी कई लोगों की जान गयी थी, ये बात हमें याद रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि अ, जो गलत न्यूज़ है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में?
जी। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ।

जी, जी, मुझे भी बिल्कुल आपने जैसा बताया ना कि इन लोगों के बीच में सामाजिक दूरी बढ़ने लगती है, तो मैंने भी देखा कि अब जो हमारे तरफ का समाज है, वो एक धर्म को बड़ा ही गलत नज़र से देखता है। उनको लगता है कि, ये जो चीज़ है ये अगर कुछ गलत उस शहर में या फिर कहीं पे भी होता है, तो वो उन लोगों को सीधे टारगेट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि, इन चीज़ों को जो बढ़ावा देती हैं वो हमारी न्यूज़ ही देती है। वो उन लोगों के खिलाफ ऐसी-ऐसी चीज़ें बताती हैं कि नहीं, ये धर्म में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा सिखाया जाता है, तो मैं ये मानता हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप बायस्ड मत बनिए। आप चीज़ों के प्रति एक सही तरीके से दीजिए, निर्णय लीजिए या फिर आप निर्णय तो नहीं ले सकते हैं आप मगर एक सही राह बताइए, आप एक ही थाली में सबको मत रखिए, अगर आप उस तरीके का काम करेंगे, तो जो एक सोच लोग अच्छी रखते हैं, उसमें बहुत बदलाव आ जाता है फिर।
हाँ, हाँ।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 जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, सही बात कही है आपने और देखिए मुझे तो काफ़ी सारी ऐसी घटनाएँ याद आती है अ, जो फेक न्यूज़ के द्वारा हुई है। जैसे आपने सुना होगा अ, कि अ, जो लोग हैं, उन्होंने बच्चा चोरी की एक अफवाह आपने सुनी होगी, जिसमें काफ़ भीड़ द्वारा काफ़ी लोगों की मौत हो गयी थी, पता है ना, जैसे अफवाह उड़ा देते हैं गाँव में, कि बच्चा चोर आ गए। तो उसमें दूसरे जो निर्दोष लोग थे, वो मार दिए गए थे भीड़ द्वारा, एक दो जगह ऐसी घटनाएँ हुई हैं, इसके अलावा आप देखें, कि लोग एक समय पे ग अ, एक काला बंदर नाम की एक अफवाह फैली थी, फिर चुटियाँ काटने वाली अगर आपने सुनी हो। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं ना, वो मुझे लगता है लोगों में डर बना देती हैं, लोगों ने रात में अ, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था कि छत पर कोई बंदर घूमता है, ये दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ मैं, आज से अ, लगभग 10 से 15 साल पहले। इस तरह की अफवाह उड़ाई गई थी और काफ़ी ज़्यादा अफवाहें उड़ाई जाती हैं और इससे क्या होता है कि समाज में ज़रूर एक डर का माहौल हो जाता है। और जैसे कच्चा बनियानधारी और सरिया मार अगर आपने सुने होंगे, तो बहुत सारी ऐसी जो खबरें हैं, वो समाज द्वारा बनाई जाती है और लोग उससे डर के म एक साये में आ जाते हैं। तो, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ रोकना सँभव है?
जी। अच्छा। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। अरे, बाप रे बाप! जी। हुँ, हुँ। अच्छ अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी, नहीं <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल।